Theo mình á thì cần một đào tạo giáo viên tốt hơn nè, cải thiện mấy cái môi trường học tập nè, rồi tăng cường cái hoạt động, à, thực tế và kỹ năng sống nè, chứ không phải là kiến thức sách vở thôi nha. Về giáo viên á thì mình nghĩ là giáo viên nên cần được là tăng lương nhiều hơn nè, rồi, à, tuyển những cái giáo giáo viên mà chất lượng và tạo cái điều kiện cho họ được, ơ, cải thiện cái kỹ năng mà giáo dục của họ nữa. Đó, mình thấy một số bây giờ giáo viên, a, thì, à, lương thì thấp quá mà lại còn ở vùng sâu vùng xa nữa, cho nên là họ nhiều khi họ cũng không đến những cái nơi xa để mà dạy trẻ em được, thì nơi đó thì cũng nếu mà miễn phí mà không có giáo viên tận tâm á thì cũng như không.
Ừm. À, đồng ý. Ừm hứm. Cũng đúng ha. Ừm, đúng rồi. Sao, sao? Ừ. Tập huấn đồ ha. Ừm. Đúng á bạn. À, đồng ý. Ừm hứm. Có nha, đúng rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi đó. Bạn, rồi nhiều cái mình cũng phải á là kiểu như, ứng dụng công nghệ đi bạn. Mình thấy công nghệ cũng triển quá nè, nhiều khi mình cũng có thể là cho họ đỡ tốt sức hơn, đúng hông? Đó, m
Ừm. Đúng rồi đó.
Nhiều hơn, học sinh học hơn, sẽ hứng thú nhiều hơn nữa nè. Đó, rồi nhiều khi á mình cũng nên cho giáo viên đi học những cái khóa tâm lý học á, thì ý là tâm lý bây giờ rất là quan trọng luôn á nha. Đó, phải hỗ trợ cho học sinh nè, trẻ em nè vừa học mà cũng vừa ổn định tâm lý nữa, nó mới hiệu quả á bạn. Mình
Ừm, đúng. Ừm, rồi á nha Ờ. À, đào tạo giáo viên mà thực tế, nói chung là phải nhanh chóng nha, tại vì, à vì thôi thì cũng phải la kiến thức ví dụ như là, ờ cũng cần phải mà phát triển, chứ không phải là
À, vậy á hả? Ừm. À, vậy ha! Ừm. Mình mình hiểu. À há. Ừm. Hiểu rồi bạn. Ừm. Ô kê á nha. Ừ, vậy bạn ơi, đó là bạn có những cái câu chuyện hay là trải nghiệm nào á mà liên quan đến cái việc học miễn phí của trẻ em nè, mà bạn muốn chia sẻ với mình nghe hông?